Разгрузить мои выходные, чтобы выходные были только для отдыха, потому что для меня это очень важно иметь время, чтобы выйти на улицу и не сидеть дома и не заниматься. Знаешь, вот так, если ты работаешь на дому, в своё свободное время ты не хочешь в нем быть, то есть ты не хочешь быть там, где ты работаешь обычно, да, на выходной ты на свою работу тоже не хоче
Мгм. Так. Мгм. Ну да, ну да, это это правда, да, действительно не хочется находиться, где я работаю, но периодически не получается просто вот никак куда-то уйти, да, м. Ну да, действительно, это хорошо, что ты распределяешь. И, кстати, вот такие автоматический труд, да, то есть, в принципе, это же на автомате ты там делаешь, закидываешь стирку, там готовка, да, там ещё что-то. Оно как бы отключает, вот ты, когда мысленно работаешь, да, за компьютером постоянно напряжённый мозг, и глаза, и всё такое, а, там автоматом всё, в общем-то, ты как-то ну, это, конечно, тоже работа, но. <chuckles> Да.
Да. Мгм. Мгм. <chuckles> Да. Ну э После работы, да, особенно если ты сидишь работаешь за компьютером, э, про пропылесосить, п пропылесосить пол или сделать, э, стирку это, да, это как немножко расслабиться на самом деле, но не на выходном. Мне просто, знаешь, жалко тратить время, своё личное время, время моей жизни, свободы моей на то, чтобы пылесосить ковёр. Ну это совсем грустно. То есть, а, я вот да, пытаюсь проводить время на улице в основном, 1 выходной. 2 выходной для чего мне нужно 2. 2 выходной, после того как я себя выгуляла
Мгм. Да. Мгм. В отпуск, да. Точно. <chuckles> Мгм. М. Да. М, н-да. Мгм. Да. Мгм.
посмотрела на людей, себя показала, тут можно поставить check, <chuckles> всё тут всё сделано. На следующий день вот мне как раз таки хочется побыть дома и не подходить к компьютеру вообще, то есть просто
Так. <laughs> Ага.
даже иногда просто поваляться на диване, я очень люблю читать, почитать какую-нибудь литературу, а, пос
Мгм. Читаешь на книжном носителе, на бумажном, ну, то есть или нет?
Нет, нет, у меня книга, и у меня лежит книга вот сейчас, э, вот, э, на тумбочке на моей рядом с кроватью, которую я читаю уже год.
<chuckles> Мгм.
Потому что она большая, и у меня очень мало времени, но я вот стараюсь.
Растягиваешь удовольствие? <laughs> Да, да, да, да.
Да, нет, я получаю удовольствие, но просто, к сожалению, вот п ты заматываешься, я заматываюсь, но всё равно, ну, жизнь тяжела, жизнь тяжелая штука, и заматываешься за день, и я читаю, но у меня уже мозг, э, ну, я засыпаю, поэтому я стараюсь читать на выходных немножко хотя бы. Ам. Ну интересно, ну тоже такая, э, как бы абстракция, абстрагироваться от своей маленькой жизни.
Да. Да, мгм. М. М, это да. М. Ага. Мгм. Ну да, ну, э, ну здорово, что ты чит ты читаешь, здорово. Это уже тоже. А вот, э, в плане каких-то активностей, может быть, какие-то упражнения делаешь? Вот как ты, кстати, ну, постоянно за компьютером, да? Может быть, ты как-то встаёшь какую-то разминку или ты выходишь? Вот, ну, есть возможность всё-таки как-то заняться, упражнения сделать?
Мгм.